Ôi, bạn ơi, dạo này mình đang có một cái vấn đề khá là nghiêm trọng đối với lại sức khỏe của mình đây. Kiểu, dạo này á, mình có cái rơi vào đang rơi vào cái tình trạng giống như là ăn không ngon mà ngủ không yên á. Tại vì cứ cứ tối ừ, cứ tới tối á, là mình cứ bình thường á nha, mình đã đi ngủ trễ rồi, nhưng mà á, dạo này nè, vì cái tính chất công việc của mình á, mình phải làm việc về đêm khá là nhiều đi, nên là mãi tới 1:00 sáng, 2:00 sáng mình mới bắt đầu bước lên giường để mà đi ngủ. Nhưng mà trước khi mình đi ngủ á, mình cũng đâu có, gọi là, mình đi ngủ liền đâu. Mình cũng, gọi là, cố gắng mình coi điện thoại mình một xíu, mình coi kiểm tra email của mình nè. Tại vì á, khách hàng của mình, kìa cái múi giờ của khách hàng của mình với lại mình á, nó cũng khá là trái nhau. Ừm, đúng nồi. Nên là á, bình thường email mình sẽ nhận được vào buổi tối khuya hoặc là sáng sớm nè, nên là mình cũng kiểm chịu khó mình kiểm tra email trước khi mình đi ngủ để mà biết được ngày mai mình có phải việc gì mới phải làm hay không nè. Rồi đồng thời ngoài công việc ra thì mình cũng phải có thời gian giải trí, đúng hông nè? Thì mình cũng có hay có cái thói quen là lướt mạng xã hội hay là đọc báo, mình trước khi đi ngủ á. Mà mạng xã hội mình hông biết làm sao nữa, nó, giống như là, nó gây nó giống như là chất gây nghiện vậy đó. Đúng rồi, mình cứ lướt mãi, lướt mãi mà mình hông có hông những mình hông có cái cảm giác buồn ngủ nè, mà mình còn, kiểu, mình cứ tỉnh tỉnh mà mình cứ đúng rồi, mình tỉnh rồi mình cứ tập trung vô nó mà mình không có thể nào mà mình buông ra được á. Giờ mình hông biết phải xử lý làm sao nữa, hông biết bạn giúp mình với vấn đề này được hông?
Ừm, sao vậy bạn? Ôi! Vậy luôn á hả? Ừm. Ôi, trễ quá. Ừm, khách quốc tế ha. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. À, lướt mạng xã hội. Nó rất là nghiện, đúng hông? Ừm. Cảm thấy rất là tỉnh ha bạn? Ừm, mình hiểu nha. Ừm. Chà, cái vấn đề này á là một cái vấn đề chung mà rất là người gặp phải vào cái, ơ, xã hội hiện đại bây giờ đó. Đó là, ờ, dùng điện thoại quá nhiều trước khi ngủ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ. Thì trước khi mà đưa ra cho bạn những cái chia sẻ cũng như là những cái lời khuyên mà nó, ờ, ờ, hữu ích á, thì mình cũng có một vài câu hỏi để làm rõ về cái, ờ, tình huống của bạn nha. Thì hổng biết á, là, ờ, như là bạn nói á là đôi khi là tầm 1:00-2:00 bạn mới đi ngủ, vậy thì trung bình á là bạn sẽ dùng điện thoại trước khi ngủ vào cái khung giờ nào? Và trung bình là trong bao lâu á bạn?
Ừm, cái này nó cũng phụ thuộc vô ngày qua ngày nữa, tại vì 1:00-2:00 là cái khoảng thời gian bình thường, trung bình mà mình hay đi lên giường mình đi ngủ thôi. Ừm, còn có những ngày á, trường hợp đặc biệt thì mình sẽ đi ngủ khá là sớm, khoảng đâu đó 10:00-11:00 mình đã lên giường rồi. Hoặc là những cái ngày có những ngày mà mình, kiểu, áp lực bởi vì công việc á, mình phải, gọi là, hoàn thành công việc đúng hạn đi, nên là mãi đôi khi đi 3 hay là 4:00 sáng mình mới bắt đầu mình bước lên giường mình đi ngủ lận. Nhưng mà á, cái thời gian lướt điện thoại nó cũng kha khá à nha, chắc là đâu đó khoảng nửa tiếng, chắc 1 tiếng đồng hồ đó bạn, đôi khi có thể dài hơn nữa đó. Nhưng mà mình cũng hông có biết chắc chắn cái số lượng cái cái cái, ờ, khoảng thời gian cụ thể cà.
Ôi, bình thường luôn á. Ừm. Ừm, nhiều việc quá. Ừm, 1 tiếng. Ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu nè. Kiểu nó bị cuốn đi đó.
Ừm, đúng rồi.
Ừm. Vậy thì hông biết á là thông thường á là bạn sẽ, ờ, làm gì ở trên điện thoại? Chẳng hạn như là lướt mạng xã hội nè, ờ, rồi xem, check mail như bạn nói nè. Ngoài ra á thì bạn có xem những cái video ngắn hay là, ờ, xem phim hoặc là đọc sách báo, truyện gì đó ở trên điện thoại hông?
À, ngoài cái việc mà kiểm tra email vì tính chất công việc á, thì mình cũng có đọc báo, tại vì mình cũng rất là thích cập nhật những cái tin tức mới hàng ngày. Nhưng mà ban ngày mình dậy mình lại dậy quá trễ đi, với lại mình bắt, ừm khi mà mình dậy rồi á thì mình bắt đầu bắt tay vào làm việc luôn, nên là chỉ có cái thời gian vào buổi tối mình có thể đọc báo được nè, rồi mạng xã hội mình cũng có xem qua. Nhưng mà á, thực ra cái thứ mà thu hút mình nhất ở cái điện thoại đó chính là đọc truyện, đó chính là đọc truyện tranh, tại vì mình rất là thích đọc truyện tranh. Mà cứ mỗi lần đọc á là cứ lướt, lướt, lướt, lướt mãi, lướt mãi, từ từ tập này sang tập khác mà tới sáng lúc nào không hay luôn á.
Ừm, mình hiểu nè. Ôi! Là gì vậy bạn? À, truyện tranh. Ừm, mình hiểu nè. Vậy thì hổng biết hiện tại á, là cái thói quen này nó ảnh hưởng như thế nào tới giấc ngủ của bạn á? Chẳng hạn như là nó làm bạn khó ngủ nè, hay là hoặc là bạn có bị tỉnh dậy giữa đêm rồi mất ngủ dẫn tới lều đều, uể uể oải, khó thức dậy vào sáng hôm sau hông bạn?
Ôi trời ơi. Cả ba ánh này thì mình đều có luôn đó nè. Nè, để kể cho nghe, bình thường mà lúc mà mình mà lướt điện thoại, đúng hông? Mình cũng tự dặn với bản thân mình rằng á, mình chỉ lướt một xíu thôi rồi mình cất mình đi ngủ liền. Thì đúng là có những ngày mà mình tuân theo những cái gì mà mình dặn dò bản thân như vậy được, nhưng mà cứ bỏ điện thoại ra một bên, thậm chí mình để xa ra luôn nha, nhưng mà á, mình cứ cảm giác nó cứ tỉnh tỉnh làm sao á. Nó giống như là buổi sáng mà mình mới dậy mà mắt của mình thì cứ thao láo, người của mình nó nó cứ, kiểu, ư, nằm yên không được, mà nó cứ trằn trọc l qua trằn trọc lại á, gây ra cái cảm giác khó chịu lắm. Rồi á, có những ngày mà mình mặc dù mình đi ngủ được, mình mới mình có cảm giác là mình sẽ buồn ngủ và mình đêm đó mình sẽ ngủ ngon nhưng mà đôi khi á, cứ ngủ được khoảng 1, 2 tiếng là mình bị giật mình dậy, mình hông hiểu tại lý do tại sao luôn. Tại vì cái chỗ ở hiện tại của mình nó cũng khá là yên tĩnh đi, nên là mình cũng không có nghĩ nó là do tiếng ồn nữa, mà mình nằm ừm, đánh đánh thức mình dậy, ưm, nó làm phá vỡ cái giấc ngủ của mình đâu nè. Ừm. Và á, với cái việc mà mình thức khuya như vậy á, mà mình dậy tại vì á, mình mặc dù mình hiện tại mình đang làm một cái công việc khá là linh động về mặt thời gian. Tuy nhiên á, mình cũng không có thể nào mình bắt đầu mà làm việc một cái ngày bắt đầu một ngày làm việc trễ được, thì cũng khoảng đâu đó tầm 10, 11 giờ sáng là mình phải dậy mình bắt đầu làm rồi. Nhưng mà bạn cứ nghĩ đi, đâu đó hai 1, 2 giờ mình mới bước lên giường nè, rồi mình cứ lướt điện thoại, tầm 3, 4 giờ mình mới ngủ được thì đâu cái thời gian ngủ của mình nó cũng không có được, gọi là, quá nhiều đó, nên là mình lại rơi vào cái tình trạng là thiếu năng lượng, người nó cứ uể oải làm sao á.
Ừm, kể bạn. Ừm. Ừm, mình hiểu nè, mình hiểu nè. Ôi. Ừm, mình hiểu nè, kiểu, ngủ hổng có được sâu á. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Ừm, vẫn rất là trễ ha. Ừm hưm. Ừm. Chà, vậy thì, à, một câu hỏi nữa dành cho bạn nha, là hổng biết á, là ngoài cái điện thoại ra, thì còn có yếu tố nào khác ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của bạn hông? Chẳng hạn như là bạn có uống, a, cà phê, trà hay là, ờ, ánh sáng ở trong phòng như thế nào đó hông hông bạn?
À, cũng có thể đó chứ, tại vì á, trong ngày á, mình uống cà phê cũng rất là nhiều luôn. Mỗi mỗi buổi sáng mình dậy là mình phải làm 1 ly cà phê nè, rồi xong rồi buổi chiều tối mình lại làm 1 ly cà phê nữa, để mà buổi chiều tối đó mình mới có năng lượng mình làm việc được á. Nên là cũng có thể cà phê là cái tác nhân mà gây ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của mình gián tiếp luôn đó. Ngoài ra á, cái giấc ngủ, cái cái cái, gọi là, cái chu kỳ, cái, a, thói quen đi ngủ của mình nó cũng không có được đều đặn nữa, khi mà có những ngày mình sẽ đi ngủ sớm nè, và có những ngày mà mình sẽ đi ngủ trễ nè. Thì có thể do mình không có một cái thói quen nhất định nên là cơ thể của mình á, nó hông cái đồng hồ sinh học của mình nó hông có được đều, nó hông có biết được là cái giờ nào nên đi ngủ á. Ừm, đúng rồi.
Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu nè, kiểu, hơi rối loạn á. Ừm. Rồi thì qua những cái chia sẻ của bạn từ nãy tới giờ á, mình cũng đã hiểu rất là rõ về cái tình huống của bạn và mình cũng có một vài cái, ơ, chia sẻ cũng như là lời khuyên dành cho bạn, à, bạn nghe thử xem là có thể áp dụng được cho mình hông nha. Đó, thì trước tiên á, là bạn cần phải, ờ, ừm, ý thức được là cái việc, ừm, sử dụng điện thoại á, ừm, ừm, đặc biệt là mạng xã hội và xem truyện á, nó rất là cuốn và, ờm, đặc biệt là cái mạng xã hội nó được tạo ra để cho người dùng người ta sẽ lướt liên tục. Vì nó luôn có những cái dopamine kích thức à, kích thích cái, a, thần kinh của mình đó, làm cho mình cứ muốn xem tiếp, xem tiếp vì nó ờ, mình, à, biết đâu là khi mà mình lướt tiếp thì lại có những cái hay ho khác đang đợi, đó, làm cho mình cứ bị cuốn theo, cuốn theo nè. Và, ờ, thời gian đầu á, ừm, cái, ơ, cái, ơ, cái mẹo của mình thời gian đầu có thể là nó hơi khó chịu, nhưng mà dần dần á bạn làm quen với nó là bạn sẽ cảm thấy là tinh thần của mình rắn rỏi hơn nè. Đó là bạn sẽ, ờ, thiết lập cái thời gian mà dùng điện thoại trước khi ngủ cách rõ ràng luôn, chẳng hạn như là bạn có thể bấm, a, đếm ngược 30 phút, đó, bạn cho mình 30 phút để mà lướt điện thoại trước khi ngủ. Thì khi mà cái đồng hồ đếm ngược nó rao vang lên rồi á, thì bạn phải tắt điện thoại, đó, thì dần, dần dần dần á, khi mà bạn, à, quen với việc này rồi á, thì bạn sẽ không cần phải đặt báo ừm, đặt cái thời gian như vậy nữa. Và cơ thể nó cũng thích nghi một cách dễ chịu hơn á, nó hông có bị, ờ, giống như là, bị, à, phản kháng lại và hông có bị nản đó bạn. Thì hổng biết là bạn thấy cách này có OK hông?
Ừm, mình đang lắng nghe đây. Ồ, vậy hả? Ồ, hèn chi. À, vậy là giống như là mình tạo thói quen cho cái cơ thể mình. Mình giống như là mình xây dựng một cái, ờ, thói quen sử dụng điện thoại, đúng hông nè? Thì mình
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, mình dần thiết lập lại thời gian dùng điện thoại đó.
Ừm, cái này nghe có vẻ hợp lý đó. Ngoài ra còn cách nào khác nữa hông bạn?
Ừm. Chà, ngoài ra á, thì, ờ, những cái thiết bị, ờ, điện thoại dùng khi ngủ á, là nó có cái ánh sáng xanh và nó sẽ làm cho đầu óc bạn nó rất là tỉnh, giống như là đầu óc bạn vẫn nghĩ là còn ban ngày á. Cho nên là bạn có thể thay thế cái việc đó bằng những cái, ơ, thói quen thư giãn khác lành mạnh hơn trước khi ngủ như là thiền nè, hoặc là tập những cái bài, ờ, yoga nhẹ nhàng, duỗi tay duỗi chân. Bạn chỉ cần mở một cái clip ở trên YouTube 15 phút thôi là đã cũng rất là hiệu quả nè. Hoặc là đi dạo bộ quanh, ơ, ờ, khuôn viên nhà bạn đó, đó, 5-10 phút thì cũng giúp cho cơ thể, ơ, thư giãn và dễ ngủ hơn nữa. Ngoài ra, bạn có thể dần chuyển sang đọc, ừm, truyện giấy, tại vì như bạn có chia sẻ là bạn cũng rất là thích đọc truyện đó. Thì mình có thể dần, ờ, mua những cái quyển truyện giấy, ờ, nó cũng, gọi là, một phần nào ủng hộ tác giả nè, ủng hộ nhà xuất bản nè, và đọc truyện giấy á, thì nó cũng, ờ, đỡ bị, ờ, nhìn vào màn hình quá nhiều như là trên điện thoại đó bạn.
Trời ơi, vậy tính ra cái màn hình mà điện thoại của mình nó có tác hại dữ vậy sao, mà nó cứ nó ánh sáng xanh nó làm cho mình cảm giác tỉnh táo. Mà mình cũng thấy giống như đúng như vậy thiệt! Tại vì á, mỗi lần mà mình cứ cảm giác nha, mình ngồi làm việc mình hơi buồn ngủ một xíu nè, mình tắt máy, mình lên giường mình nằm, mình cũng cảm giác là, ừ, lúc này nếu mà mình hổng xài điện thoại á, là mình đi ngủ liền luôn đó. Nhưng mà á, xui rủi thay mình lại lựa chọn cái quyết định rằng đó chính là lấy điện thoại ra xem. Đúng rồi, nó giống như là cái thói quen của mình vậy đó, để mình thử mình luyện tập xem sao.
Ừm, đúng rồi bạn. Ừm. Ừm, kiểu như bạn bị quen rồi đó, bị quen dùng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ngoài ra á, thì ở trên điện thoại hoặc là thậm chí laptop cũng vậy, ừm, bạn có thể, ơ, điều chỉnh cái thời gian, ơ, chuyển sang cái, ơ, ánh sáng vàng vàng, ngà ngà á. Thì khi mà tầm, ờ, tầm 7:00-8:00 tối trở đi á, là cái ánh sáng vàng như vậy nó cũng làm dịu mắt mình hơn nè, cái đầu óc nó đỡ bị, ờ, kích thích bởi ánh sáng xanh quá nhiều nè. Đó. Ừm, ngoài ra á, cái môi trường khi ngủ cũng rất là quan trọng nha bạn. Chẳng hạn như là phải, ơ, k kín, kiểu như là nó không có bị ánh sáng ở ngoài đường hắt vào quá là nhiều nè. Âm thanh thì cũng cần yên tĩnh, và khi ngủ á, thì bạn sẽ để cái điện thoại ra xa một xíu để mà khi mà, ờ, nó nó nó sẽ gây bất tiện cho bạn khi mà bạn muốn dùng á, thì bạn sẽ hạn chế được cái việc là dùng điện thoại, bạn nha.
Ồ! Vậy là á, ừm, mình có thể, gọi là, làm sao cho cái môi trường mà mình đi ngủ nó thuận lợi nhất, đúng hông?
Ừm, nó thư giãn, nó dễ chịu đó bạn. Ừm.
Đúng rồi. Tại vì á, mình có để ý nha, ngoài cái nguồn ánh sáng từ cái điện thoại của mình ra á, tại vì, ờ, lúc mà mình đi ngủ á, mình hông có hay kéo màn, mà ở đằng trước nhà mình có đèn đường nữa, nên là á, phần nào cái ánh đèn nó sẽ hắt vô c trong cái phòng của mình á. Nó cũng, giống như là, làm cho cái phòng mình sáng đi một tí thì mình cũng cảm giác khó chịu đi ngủ nữa. Ừm, để mình thử xem nha. Hôm nay nói chuyện với bạn làm cho mình cảm giác bớt áp lực đi, và mình có thêm động lực để mà mình hạn chế cái thời gian sử dụng điện thoại trước khi mà mình đi ngủ. Để mà mình có một cái giấc ngủ vừa ngon nè, mà chất lượng vừa tốt, để mà ngày hôm sau mình có thể dậy sớm hơn để mà mình làm việc nữa. Cảm ơn bạn vì những cái lời khuyên này nha.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Thì, ờ ừm, thì bước đầu tiên á là bạn đã nhận thức được cái vấn đề của mình và đang rất là tìm cách để cải thiện, đó là một cái điều rất là tốt và tích cực rồi nè. Còn thói quen á, thì phải xây dựng từng ngày, từng ngày, đúng hông? Cho nên là bạn, ờ, đừng có quá là hấp tấp, gọi là, mình cứ từng bước, từng bước, ừm, dần dần xây dựng cái thói quen này á, để được nó duy trì lâu nha bạn. Mình chúc bạn thành công nè.
Ừm. Cảm ơn bạn nhiều. Chào tạm biệt.
Ừm, bye bye.